Alors ça, je pourrais pas te dire, il y a c'était quoi le pourcentage?
Ben, plus ou moins plus ou moins, quoi, hein, une, heu
Bah, en général, les personnes, heu, souvent les personnes isolées c'étaient des personnes qui ont besoin de présence pour pour apprendre à avoir confiance en soi, donc heu, j'ai envie de dire la la la grosse majorité, c'était des personnes qui savaient, en fait, c'était des personnes qui savaient se débrouiller. C'est juste qu'elles avaient besoin, heu, c'était si on compare ça, heu, à un enfant, c'était des, heu, 1 an 1 an, enfin, c'était des personnes qui savaient marcher mais elles avaient parfois besoin d'aide parce que, hem, parfois, heu, enfin, je sais pas comment cette comparaison si, heu, si tu vas bien comprendre, tu sais, ma comparaison, en fait, elles ont elles avaient besoin juste d'une aide à un moment de sa vie de leur vie, en fait, elles avaient besoin de cette
Ouais. C'était surtout d'aide psychologique? Ouais et c'était surtout de l'aide psychologique, tu dirais ou pas?
Non, parce qu'il y avait quand même oui, il y a il y a une grosse partie de ça, c'est vrai mais il y avait aussi, heu, les aides dans les démarches administratives, heu, et à ce moment-là, heu, si on les aide 1 fois, 2 fois, heu, les aider surtout à utiliser aussi, heu, internet. Ça aussi, c'était très important parce que beaucoup de démarches se font en ligne, heu, bah, là, à ce moment-là, ces personnes, heu, après elles ont elles étaient fières de se débrouiller toutes seules donc, j'ai envie de dire, vraiment, sincèrement, la quatre-vingts-quatre-vingt-quinze pour cent des personnes se débrouillaient à la fin.
Ouais. Ça leur procurait un bien-être. Mmh mh. C'était bien. Et bien, merci beaucoup, heu, d'avoir partagé, heu, ton expérience avec, heu, toutes ces personnes.
Ouais. C'est bien pour elles.